Sí, oye, y fíjate que muchas veces me ha pasado que bueno, una vez escuché una, un una frase que decía: "Cuando no sepas qué decidir, avienta una moneda, y cuando la moneda esté en el aire, vas a saber qué es lo que realmente quieres que salga en la moneda". Y muchas veces que cuando me toca elegir entre la ruleta, eh, que cuando está girando la ruleta, es como que digo: "Ay, ojalá salga o e salga esto", y me doy cuenta que, ah, pues, mm, pues a veces, pues, 50, 50 podría ser, depende de cuántas opciones salga. Sí, pero pero, muchas veces hay veces, que que me como que, yo mismo, como que ya sabía, qué es lo que quería, pero, como que estaba en negación. Entonces, como que, cuando la ruleta estaba dando vueltas, digo: "Ah, okey, o este, como que empiezo a pensar, ah, ojalá caiga esto". Y muchas veces, hay veces que digo: "Okey, pero, si ya lo pensé", pues, ya no hace falta la ruleta porque, como que em, entre también esa ruleta como que me ayuda a saber si realmente es lo que quiero o no, porque, eh, porque Sí, sí, porque puede que salga el resultado, ¿no? Que que, bueno, tú lo ves y dices: "Oye, pero, realmente no quiero eso, quiero el otro". Entonces, pues así es como que es, mm, pues no no estás tanto tiempo, como que decidiéndote, ¿cuánto puede durar una búsqueda de una ruleta? Unos 10 segundos, y luego escribes 1, menos de 1 minuto, okey, en decidirte. Del otro modo, como que hay muchas personas, que no saben qué pedir, por ejemplo, en el tema del restaurante, hay mucha que dice: "¡Hey! ¿Qué pido? ¿Qué pido?". Yo tengo un primo, que que así es, que muchas veces, que cuando vamos a un restaurante y vamos los 2, con con más primos, y dice: "Hey, ¿qué me pido? ¿Qué me pido? Es que los 2, los 2 se ven buenos". Sí, sí, no sabe, y está como que, abrumando a los otros, y y le dicen: "Oye, pues pídete, pues, si, no te gustan no te gustan los camarones, pídete esto". "No, es que es que, no, se me antoja eso ahorita, ya ya comí, la semana pasada". Entonces le digo: "Oye, pues, si no sabes tú, y te estamos dando opciones, y no no las quieres, ¿entonces para qué pides la la opinión?". Entonces, ahí como que, sí también, no me gusta ese hecho, de estar como que abrumando a la gente, eh, y yo nomás saco mi ruleta, escribo las opciones y ya.
<laughs> Ajá. ¿Y sale? Claro, y ya bueno, eso es eh, claro, cincuenta, cincuenta. <laughs> Claro. <chuckles> Bueno, eso es cierto, también, ajá. <laughs> Claro. <chuckles> Sí, claro. Ajá. No sabe, no sabe. <laughs> Pídete esto. <laughs> <laughs> Claro.

Sí, fi es que fíjate que esta empresa en la que trabajo es una empresa de que realiza eventos, ¿okey? Entonces, en una tienes que trabajar durante, eh, durante el montaje de la fiesta, durante tienes que trabajar durante la fiesta y en el desmontaje de la fiesta. Y en el otro es un trabajo, como es de eventos, de fiestas y todo eso, tienes que llegar a armar una, por ejemplo, las barras de de bebidas, ¿okey? La eh, tú las tienes que preparar y el el el tema de de una cabina de fotos, manejarla, armarla y todo eso. Entonces, como que es durante el evento y son como unas 2, 3 horas, pero tienes que tomarte el tiempo de antes de de de eso, tienes que como que una hora antes empezar a preparar todo para tenerlo listo a la hora de de que lo solicitaron. Entonces, como que, eh, vale más la pena que estar todo el día, mm, este, en el trabajo montando el evento, trabajando durante el evento, y aparte saliendo tarde, porque hay veces que los invitados de de las fiestas, eh, es como que sí, se quedan más, se quedan platicando o están muy borrachos y se quedan ahí. Y aparte, a veces que cuando están borrachos se ponen a pelear, entonces como que no vale la pena. En el otro en el otro modo voy, estoy mis mis 2, 3 horas, 4 horas, incluso a veces, eh, y ya me me pagan poquito más que que trabajando en el evento. Entonces, como que sí vale la pena.
Okey. Sí. Oh. Claro. Ah. Oh, interesante. <laughs> Por supuesto. Se quedan más. <chuckles> Oh, sí, también. Sí. No, completamente miro que, pues, o sea, en resumen, cuando te toca tomar una decisión que, digamos, estás como que pensándola demasiado, es como analizas pros y contras básicamente.
Claro, claro, sí, porque de ese modo, pues, puedo ver qué me conviene más. Y aparte, pues, yo lo pienso por el el lado de que digo: "Okey, pues, si voy a estar todo el día en el trabajo por esa paga que me están dando, pues, no, no vale la pena", ¿verdad? Entonces como que vo voy, estoy un rato nomás y, pues, de perdida le me pagan, pero, pues, este, estoy menos tiempo, ya no estoy todo el día por una una paga miserable, por así decirlo.
Ajá. <chuckles> Por supuesto. No, no, te entiendo completamente. Y entonces, eh, ¿y en algún momento de tu vida no has tenido como que el chance, o, digamos la el momento en el que tomaste una decisión así como un poco complicada de la manera en cómo haces las otras decisiones? O sea, con la ruleta, por ejemplo, o sea, nunca te te fue como tipo, ah, mucho estoy pensando esto, entonces mejor la tiraste ahí. ¿No te pasó en algún momento eso?